สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ เป็นไงบ้างครับ?
อ๋อ ก็สบายดีครับ ช่วงนี้ก็ เมื่อคืนฝนตกก็ชุ่มฉ่ำมาหน่อยหนึ่งนะครับผม ครับ ก็ ทำให้แบบว่า โอ๊ย สบายไม่อยากตื่น เลย <chuckles>
อืม จริงครับพี่ อากาศแบบน่านอน ฉ่ำเลยอะ
อะ ครับผม ครับ ครับ อย่างนี้นะครับ ของคุณน่ะครับ เคยมีประสบการณ์สนุก ๆ ขณะเล่นกีฬาไหมครับผม?
ใช่ครับ ก็ ครับ ครับ เอ่อ มีครับพี่ เอาเป็นประทับใจดีกว่า ก็ทั้งประทับใจและสนุกดีกว่าครับพี่
ครับผม ครับ
ครับ ก็ มัน ก็คือตอนนั้นเล่น อะ เล่นบาสดีกว่าครับพี่ แล้ว
ยังไงเอ่ย?
ก็อารมณ์แบบ คือเหมือนมันเป็นจังหวะที่ผมจะต้องเข้าไป เลย์อัพ แล้วไงพี่ เป็นอารมณ์แบบต้องเอาไปวางห่วงแล้ว แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบ อยู่ดี ๆ
ครับผม ครับ อืม
ผมก็ <tsk> ผมจะเรียกไง อยู่ดี ๆ สปริงเท้ามันก็ กระโดดขึ้นแล้ว เหมือนอารมณ์แบบไปดังก์ อะไรงี้พี่ มันก็เลยแบบ
ครับ
มีความประหลาดใจว่า ทำไมดังก์ได้ อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้น อะไรเงี้ยพี่ มันก็เลยเป็นความบัด แปลกแล้วก็ประทับใจที่ว่า เราทำได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับพี่
อืม ครับผม อืม ครับผม ครับ ครับ ครับ ก็จะเป็นในช่วงตอนเล่นฟุตบอลน่ะครับผม ครับ ก็จะเป็นในช่วง ก็จะเป็นสนาม เล็ก เล็ก อะครับผม เหมือนสนามฟุตซอล อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็คือว่าตั้งใจอะครับผม แบบว่า เฮ้ย ประหลาดใจว่า มันเป็น มันเป็นประตูไปได้ยังไง เรา เราก็เตะมุม
ช ใช่ครับ แล้วของพี่ล่ะครับ? ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ
โยนไปให้เพื่อนตรงหน้าประตู แต่สรุปบอลมันโค้งไม่โดนใครเลย เข้าประตูไปเฉยเลย
อืม ครับ อ๋อ บอลมัน Side มัน มันแบบ เหมือนมันเลี้ยวทิศทาง ใช่ไหมพี่ เพราะว่า
ใช่ ๆ แบบว่า เรา เรา เราก็กะว่าโยนไปธรรมดานะ แต่กลับกลายเป็น Side เข้าแบบ วืบ ไปเลย <laughs>
ครับ อืม อ๋อ พี่จำตอนนั้นได้ไหมว่าพี่ Side โป้ง หรือ Side ก้อย?
โป้งครับผม เราเตะอยู่ที่มุมขวา ใช่
โป้ง พี่ว่า Side ไหน ฟ Side ไหนที่มัน ส ยิงยากสุด ถ้าสำหรับพี่อะที่เล่นบอล?
อา ก็คือ Side ก้อยแหละครับผม
Side ก้อยยากสุดใช่ไหมพี่? ถ้าเตะแบบให้มัน Side จริง ๆ
ใช่ ใช่ เพราะว่า
อืม
อ เรามัน เวลามันเตะอะ มัน มันคนละนั่นกันไงครับ เพราะว่ามัน
ครับ
เวลา Side ก้อยอะครับ คือมันลำบากอะครับผม มันสะบัด แต่ถ้า Side โป้งเนี่ยมัน มันเป็นทำอะไร มันธรรมชาติไงครับ
ครับ อืม อึ อ๋อ อ๋อ มัน อ๋อ ฝ ผม ผมเก็ตแล้วพี่ Side โป้งมันจะเป็นแบบ คือมันจะอารมณ์แบบยังไงก็ได้ ใช่ไหมพี่ว่า ให้มันเข้าแบบ เข้าตรงข้างเท้าแล้วก็
ใช่ มัน มันเป็นธรรมชาติ ใช่ ๆ อะไรมันเป็นธรรมชาติมากกว่าอะครับผม แล้วก็ที่ว่าทำไม ล เล่นกันสนุกตรงนั้นนะครับผม ก็คือว่าเล่นกันแบบว่า ชอบมากเลย เวลาเล่นกับ เล่นฟุตบอลตอนฝนตกน่ะครับผม มันรู้สึกสนุกขึ้น แล้วมันรู้สึกว่า เฮ้ย มัน อากาศมันดีอะ เวลาเล่นไร เออ แล้ว ส ทำอะไร เออ มันสนุกไปหมดอะ เวลาฝนตกอะ เล่นไร เออ บางทีสนามก็เป็นโคลนมั่งอะไรมั่ง อย่างเงี้ย ก็เฮฮา สนุกไปอีกแบบหนึ่ง
อืม ครับ อืม อืม อืม โอ้ มัน มันให้ฟีล ให้มูดแบบเหมือน มันเป็นความรู้สึก ส สนุกใช่ไหมพี่? แบบมาทุกฟีลเลย อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ แต่ผมก็ชอบเล่นกีฬา ที่แบบว่า ถ้าถามว่าถ้ากีฬาแบบไหนที่ชอบเล่น เล่นเป็นทีม ก็เล่นแบบคน ๆ เดียว ผมชอบเล่นเป็นทีมมากกว่า อา ครับ เพราะว่าเล่นคนเดียวเนี่ยบางทีแบบว่า อ่า แข่งคนเดียวเนี่ยบางทีมัน บางทีเรา เหนื่อย เราล้า อย่างเงี้ย เราไม่ได้พักไง แต่ถ้าเป็นทีมอะเรายังมีแบบว่า เฮ้ย! ท ทีมคอยช่วยซัปพอร์ตอะไรให้ อะไรอย่างเงี้ย มันยังรู้ว่าสนุกกว่า มันได้เล่นกับเพื่อนแบบ ว่าหลาย ๆ คน แต่ถ้าแข่งกัน ค คนเดียว อย่างเงี้ย มัน แข่งกันแค่ 2 คนน่ะ แล้ว
ครับ อืม ใช่ครับพี่ ใช่ครับ ใช่ครับพี่ โอ้
ใช่ครับ
อ มันไม่ไหวนะพี่แบบ มัน มันเหนื่อยแหละ ถ้าเล่น 2 คน อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับผม ครับ อย่างเช่น กีฬาต่อยมวย อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ต้องแค่ แค่ แค่ 2 คนใช่ไหมล่ะ หรืพว่า ฟันดาบ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันจะแตกต่างกันกับเป็นทีม อา ใช่
ใช่ครับ ใช่ครับ ช ใช่ครับ อ๋อ แต่ว่า ถ้าเล่นเป็นทีมมัน เขาเรียกว่า มันจะได้แชร์แบบ อันนี้ดีกว่าพี่ แบบว่าตำแหน่งนี้รับ มะ เรา ถ้าเราแบบ เราแบบล้าจากการ ตำแหน่งนี้ดีกว่าพี่ เราก็จะได้มีแบบทีมมาช่วย ซัป ซัปหลังตรงนั้นด้วยว่า เรา ก็จะได้รู้ว่า เราล้า แล้วมีคนมาคอยแบบซัปพอร์ตอะไรเงี้ย ตำแหน่งเรา อะไรเงี้ย
ครับผม ครับ ใช่ ครับผม อือ อืม ครับผม ครับ ก็จะเป็นในลักษณะนั้นไปนะครับ ก็อันเนี้ยครับผม แล้วก็เวลามีเพื่อนที่รู้จักอะครับ ที่ในช่วงเวลาที่เล่นกีฬาอะครับ คุณว่าสนุกขึ้นบ้างไหมครับผม? อย่างงี้
ครับ ครับ อืม ผมว่ามัน เขาเรียกว่า มันเชื่อมความสัมพันธ์ แล้วก็แบบทำให้การเล่นกีฬามันง่ายขึ้นด้วยพี่ เวลาแบบเรา ปิด เขาเรียกว่า เวลาเราไปเจอแบบ
ครับ อือ ครับผม
คนใหม่ ๆ หรืออะไรใหม่ ๆ แล้ว เพื่อน มีเพื่อนแบบรู้จัก เขาเรียกว่า คน คนในถิ่นดีกว่าพี่
ครับผม ครับ
มันจะทำให้แบบเล่นกันง่าย แล้วแบบ รู้ เขาเรียกว่า สังคมแวดวงนั้นจะได้รู้จักกันมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยพี่
ครับผม ใช่ มัน มันจะรู้จักกันมากขึ้นอยู่แล้ว มันรู้ใจกันอยู่แล้วครับบางที ใช่ไหมครับผม มัน เล่น เล่นไร มันก็ทำให้ง่ายขึ้นนะครับ มันก็จะไม่เหมือนว่า เฮ้ย! เราต้องไปรวมทีมกับคนที่ไม่รู้จัก อะไรอย่างเงี้ย บางทีเล่นกัน ก็ไม่ได้เข้าขากัน ก็ไม่รู้ใจกัน อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ มันจะออกแนวเกร็ง ๆ เสียมากกว่า
ครับ ถ้าเล่นกับคนรู้จัก มันจะนั่นกว่า ใช่ ใช่ครับ บางที บางทีเห็นเขา อย่างเงี้ย เล่นอยู่ เห็นเขาแบบว่า
ใช่ ใช่ครับ
โล่ง ๆ อย่างเงี้ย
ครับ
เราก็ส่งให้เขา แต่เอาจริง ๆ อะ เรายิงเองก็ได้ แต่เราเห็นเขาใกล้กว่า อะไรอย่างเงี้ย ด้วยว่า ด้วยความเกรงใจ อะไรอย่างเงี้ยครับผม เออ เราก็อาจจะส่งให้เขา อาจจะยิงพลาดบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นเล่นกับเพื่อนที่รู้ใจอะ เขาจะรู้แล้ว จะหลบให้เราแล้ว อาจจะคอย คอยบัง บังตรงโกลให้หน่อยหนึ่ง เวลาเรายิงไปปุ๊บ เขาก็จะคอยหลบให้ อะไรอย่างเงี้ยครับผม เพื่อบัง บังโกลไว้ให้ อย่างเงี้ย ไม่ให้เห็น อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ครับ อื้อฮือ ใช่ครับ ใช่ครับ โอ้ แต่ อื้อฮือ แต่ของพี่ ของพี่เป็นฟุตบอล ใช่ไหม โอ้ แต่ถ้าเป็นของบาส มัน มันจะแนว เหมือนเอาตัว ตัวมากั้นแบบเหลี่ยมคนดีกว่าพี่ แบบเวลาจะข้ามเข้าไปห่วงเนี่ย ก็จะมีแบบ มี ค มีแบบ มีเพื่อน มีอะไรมาบังให้ อะไรเงี้ย แบบเราก็จะได้รู้ว่าปล่อยเลย เดี๋ยวอันนี้ให้ เราก็ขึ้นไปเล่นเอง อะไรเงี้ย มันก็ง่าย
ใช่ครับ อืม ครับผม อา ครับผม ครับ ครับ มันก็จะเป็นในลักษณะนั้นไปนะครับผม
ใช่ครับ อา ใช่ครับ
ครับ แล้วในส่วนตรงเนี้ยครับผม อา ได้มีโอกาสไปเล่นแบบว่าแข่งกับ
ครับ
ข้าง ทีมข้างนอก หรือว่าอะไรอย่างงี้มั่งไหมครับผม? หรือว่าจะเล่นเฉพาะในกลุ่มเพื่อนอย่างเดียว?
ทีม ข เคย เคยมีเพื่อนชวนไปแข่ง 3-3 อย่างเงี้ยครับ พ เล่นบาสชวนไป ล แข่ง 3-3
ครับ
เหมือน เหมือนอยู่ดี ๆ แบบ มีไฟ อะไรเงี้ย เพื่อน ผมก็ ปกติก็ไม่ได้ไปแข่งอะไรเงี้ย พอดีมี
ครับผม ครับ
มันมีช่วงหนึ่งเพื่อนมาชวนก็เลยแบบลองไปแข่งบ้าง อะไรเงี้ย มันก็เป็นความรู้สึกที่ เอ่อ ไม่เหมือนตอนเล่นตอนเย็นดีกว่าพี่ แบบมันจะเป็นแนวฟีลแบบ
อือ
จริงจังเลยอะ มันไม่เหมือนแบบตอนเย็น ที่แบบเราเล่นชิล ๆ เราต้องแบบ เล่น เล่น สะ เล่น เล่น ข เขาเรียกอะไรอะ เล่นตาม ตามสไตล์ฉันอะพี่
อืม ครับผม อา ครับผม ครับ ครับ
ถ้า ถ้าไปแข่งมันจะแบ่งเป็นตำแหน่ง ๆ เลยพี่ว่า เอ่อ เราจะเล่นยังไงให้เพื่อนเล่นได้ง่าย แล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถเล่นเองได้ด้วย อะไรเงี้ย มัน คิดเยอะ ใช่ครับ
อือ อ๋อ ครับผม ครับ มันก็จะคิดเยอะหน่อยหนึ่งนะครับ ของผมก็จะเป็นแบบว่า จะ ก็มีนะครับที่แข่งกับคนอื่น ก็ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงตอนสมัยเรียนนะครับ บ ก็คือว่าเป็นแข่งในแบบว่าในนามโรงเรียนเลยนะครับผม ก็ จ คือจะมี ล แข่งกับทีมของโรงเรียนอื่น ซึ่งโรงเรียนผมอะครับจะเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานอยู่แล้วอะครับ สนามใหญ่เลย
ใช่ครับ อือ ครับ อือ
ครับ ก็สามารถเล่นกันแบบ โอ้โฮ สนุกเลยครับ อ แล้วก็ ก็ชอบตอน ม บรรยากาศนะครับ ม ตอนแข่งขันนะครับ กองเชียร์ก็จะมาแบบว่าเต็มที่กันเลยแต่ละทีม อะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วเล่นกันแบบ ว่า มี เหมือน เหมือนเล่นแบบว่ามีกรรมการ กลางมาจริง ๆ อะครับ ไม่ใช่เป็นกรรมการของโรงเรียนทั้ง 2 ทีม ไรเงี้ยครับผม
อือ
ครับ ก็คือมาแข่งขันกัน มาวอร์ม อุ่นเครื่อง อะไรกันแบบว่า ก็สนุกก็จะเจอแบบว่า เอ่อ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทัก ไอ ทักษะใหม่ ๆ ของ คู่แข่ง ของเพื่อนที่มาเล่นด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็เลยจะแบบ เออ ชอบมากเลยเวลาได้แข่งกับทีมอื่น อย่างเงี้ยครับผม
ใช่ครับ ใช่ครับพี่
มันจะไม่เหมือนว่าแข่งกันในทีม ร เราเอง แบ่งทีมกันเอง ไรอย่างเงี้ย บางทีเรารู้ทางของ เพื่อนเรากันอยู่แล้ว ไรเงี้ยครับผม มันก็จะทำให้แบบว่าการเล่นมันอาจจะ ดูว่า น่าเบื่อไปหน่อย ไม่มีอะไรใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับพี่ มันเหมือนรู้ เขาเรียกว่า รู้ รู้แกวเพื่อนตัวเองดีกว่าพี่
ใช่ครับผม
มันก็ มันก็ถ้าไปเจอแบบที่พี่บอกว่าแบบ เราไป เจอต่างโรงเรียนหรือต่างถิ่น ไรเงี้ย มันก็จะทำให้เราแบบ เก่งขึ้น เพราะว่าเราเจอในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอกับ เพื่อนตัวเองด้วยแหละ ก็จริงแบบที่พี่พูดเลย
ครับ ใช่ครับผม ครับ ก็ของผมก็จะ จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผม
โอ้ แล้ว อืม ครับ โอ้ แล้วพี่ ล เล่น ฟ เล่นแต่ฟุตบอล แล้วพี่มีกีฬาอื่น อย่างเช่น อย่างอื่นไหมพี่ที่พี่เล่น อะไรอย่างเงี้ย มีบ้าง บ้างไหมครับ?
อา ถ้ากีฬาที่เล่นเดี่ยวก็จะมีเป็นว่ายน้ำอะครับผม
โอ้ ไปว่ายน้ำเลยเหรอพี่?
ใช่ ๆ ก็มีว่ายน้ำ ก็อันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่แบบว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ อะครับผม ก็เล่นเอง อ อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเป็นทีมก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะครับตอนสมัย ร เรียนเหมือนกัน ก็จะ ถ้าว่างจาก ว่า ถ้าว่างจากเล่นในส่วนของฟุตบอลแล้ว ก็จะมีในส่วนของเล่นกีฬาเบา ๆ เลย ก็คือเปตอง
โอ้ อืม ครับ อืม โอ๊ย กีฬาชิล ๆ นะพี่เปตอง
ใช่ ๆ แต่มันไม่ชิลนะครับ มันต้องใช้แท้งสายตา ทั้ง น้ำหนักนะครับ แล้วความเคยชินด้วยของ ข ลูก เพราะว่าเราต้องโยนลูกให้เข้าแก่นมากที่สุด อะไรเงี้ยครับผม
อืม แต่ โอ้โฮ แต่เหมือนผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ อือ มันไม่ได้เลยพี่ที่แบบ ใส่ เขาเรียกว่าดิว สายตาและ การโยนลูกมัน มันประหลาดมากเลยพี่ที่แบบ ผมแค่รู้สึกว่า การเล่นเปตอง การโยนเข้าให้ชนแบบอีกลูกหนึ่งให้กระเด็นของเพื่อน ที่ ม ให้มันไกลกว่าลูกที่มันวางอยู่ตรงกลางอะพี่ ผมว่ารู้สึกว่า อันนั้นยากกว่าแบบให้มันไปอยู่ใกล้ ๆ แก่นกลาง อะไรอย่างเงี้ย
ผม ครับผม อา ครับ เพราะว่าถ้าเราโยนอะครับ เราต้องฝึกเรื่อย ๆ อะครับ เราจะรู้น้ำหนัก เราจะรู้ว่า เออ โยนนี้ ม ตกตรงนี้แน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็มันจำ มันก็จะโยนให้เข้าลูกแก่น ม มากที่สุด มัน อารมณ์มันเหมือนตอนเราสมัยเด็ก ๆ เราเล่นทอยเส้นอะครับผม
เก็ตแล้วพี่
อา เคยเล่นไหมครับ? ทอย ทอยเส้น เอาตุ๊กตามา
เคย
ตุ๊กการ์ตูน ตัวการ์ตูนอะครับมาโยนทอยเส้นกัน ใครใกล้เส้นที่สุด อะไรอย่างเงี้ยครับผม
พี่ เคย ๆ ๆ เพราะมันเป็น เขาเรียกว่า แพตเทิร์น มันเป็นอย่างงั้นเลยเหรอ?
ใช่ แพตเทิร์น มันก็จะคล้าย ๆ กันน่ะครับผม แต่จาก เปลี่ยนจากเส้นเป็นลูกแก่นแค่นั้นเอง เพราะว่าบางทีเราก็ต้องมีการทอยเส้น บางทีเราเห็นเพื่อนมันใกล้เส้น ใช่ไหมครับ เราก็ต้องมีแบบว่าโยนแบบว่าให้มัน ไปโดนตัวเพื่อนให้ตัวเพื่อนกระเด็นออกไป ไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อ๋อ ครับ อ๋อ อ๋อ เก็ตแล้วพี่
มัน มัน มัน มันทำให้เราเล่นแล้วเรานึกถึงอดีตอะครับว่า เอ๊ย แต่ก่อนเราเล่นทอยเส้นนะ เออ เปตองนี่มันก็คล้าย ๆ กันเลย อะไรอย่างเงี้ยครับผม ครับ มันก็จะทำให้เราแบบว่า เออ มีความรู้สึกดีพิเศษขึ้นมาครับผม
ครับ อือฮึ อืม มันเหมือน Flashback หรือเปล่าพี่ แบบความทรงจำเก่า ๆ มันก็เลยกลับมา ไรเงี้ย ก็ทำให้คิดถึงด้วยเลยไง
ใช่ ใช่ครับผม ครับ
อือฮึ อ๋อ แล้วที่พี่บอกพี่ ว่ายน้ำด้วยนี่พี่แบบเหมือนเป็น เขาเรียกไรดีกว่า ของพี่ฟุตบอล คือแบบ Main กีฬาพี่ใช่ไหม เปตองก็ Main รอง แล้วว่ายน้ำนี่เป็น Main ไหนพี่ แบบชิล ๆ งี้เหรอ?
ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ อา ก็คือว่าใน ก ใช่อารมณ์ชิล ๆ เราก็ไปว่ายน้ำ ไรอย่างเงี้ยครับผม
อือ
ครับ เพราะว่าเราจะไม่ได้แบบว่า เออ ต้องฟิกซ์เลย ต้องไปว่ายทุกวัน หรือว่าต้องไปว่ายทำสถิติ อะไรอย่างเงี้ย ก็คือว่า เป็นการออกกำลังกายชิลล์ ๆ ไปอะครับผม
เป็นแนวชิลล์ ๆ อือฮึ
ใช่ครับ ไปเล่นน้ำคลายร้อน อย่างเงี้ยครับผม แว่ ไปว่ายน้ำ เออ บางทีเราขี้เกียจแบบว่า เออ ไม่มีเวลาไปเล่นฟุตบอล อะไรอย่างเงี้ย เราก็ยังออกกำลังกายด้วยการ ในส่วนของว่า เล่นกีฬาด้วยว่ายน้ำแทน อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อืม แต่ออกกำลังกาย ด้วยว่ายน้ำ ก็ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ แบบเหมือน
ใช่ครับผม มันต้องออก มันใช้ร่างกายทุกส่วนเลยนะครับผม เวลา ช อือ ช ช เล่นอะครับ มันก็จะรู้สึกว่า เออ มันก็ดีอย่างหนึ่งอะครับผม ครับ แต่มันก็
ใช่ครับ ใช่ครับ อ เผลอ เผลอ เขาเรียกนะพี่
แต่ อ แต่มันก็ยังไม่สบายเท่ากับเล่น เปตอง <chuckles>
อือ โอ๊ย อันนั้นมัน มันไม่ได้ออก มันเหมือนใช้แค่ที่พี่บอกอะว่า ใช้แค่สายตา แล้วก็น้ำหนักการโยน อะไรเงี้ย
ครับผม
อ ตู๋ แต่ว่าว่ายน้ำมันใช้ ผมว่าเผลอ ๆ อาจจะเหนื่อยกว่าเป็น เดินบนลู่วิ่งอีกนะพี่ ว่ายน้ำอะ
ใช่ครับ เพราะว่ามัน ออก กำลังกายที มันใช้ดิ ทุกสัดส่วนของร่างกายเลยอะครับผม
อืม
ครับ มันจะไม่เหมือนลู่วิ่งนะครับผม
โอ้ ครับ อะ ลู่วิ่งมันใช้แค่ อ วิ่ง แล้วก็แบบ ช มันใช้แค่ ช ท่อนล่างดีกว่าพี่ มันใช้ ส แค่ส่วนล่าง
ครับ ครับผม ครับ ใช่เลยครับ
แต่ว่าว่ายน้ำมันใช้ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่ แล้วมันต้องแบบ โอ้ อ อับ วาด ว่ายทีก็น่าจะเบิร์นไปหลายร้อยอยู่เลยนะครับพี่ ถ้าว่ายสัก ส ส ว่ายสักชั่วโมงหนึ่งอะ
อืม ใช่ครับผม ก็เบิร์นออกไปได้เยอะเหมือนกันครับ แล้วก็ในส่วน วันนี้นะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะครับ ที่มาสนทนาร่วมกันในวันนี้นะครับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันนะครับผม อันนี้ครับผม
ครับ ครับ ครับ ครับผม ครับผม ครับ ไว้มีโอกาส ไว้คุยเรื่องอื่นใหม่นะพี่
ได้เลยครับผม
อ ครับ ครับ สวัสดีครับ
ครับ ส